ช่วงนี้อะค่ะ เราอะค่ะกินไม่เป็นเวลาเลยอะค่ะ เราก็ติดน่ะ กินขนมจุบจิบมากเลยอะค่ะตลอดทั้งวัน รู้สึกว่าไม่ได้สารอาหารครบเลยอะค่ะ แล้วก็ ทำไมมัน ติดกินขนมมากก็ไม่รู้อะค่ะ? เพลินตลอดเลย ต้องไปหา เวลาว่าง อ เมื่อไหร่นะคะ ต้องไปหาของแบบเป็นขนมถุงอะค่ะ อ อืม หยิบมากินแบบนี้อะค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า เราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรม ยังไงดีอะคะ?
ครับ อ๋อ ต้องสอบถามก่อนครับว่า วันหนึ่งแบบว่า อ่า คุณ คุณกินเป็นมื้อหลักกี่มื้อ? แล้วก็แบบแบ่งเวลากินยังไงบ้างอะครับ? ถ้าเป็นในส่วนมื้อหลัก
ค่ะ ค่ะ ตอนนี้นะคะ กินมื้อหลักอยู่แค่ประมาณ 2 มื้อเองอะค่ะ เพราะว่าเราทำ IF อะค่ะ บางทีทำ IF ก็อาจจะเป็น 16/8 หรือ แปดทับสิบหก มันขึ้นอยู่กับวันอะค่ะ แล้วก็ อืม ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าทำ IF หรือเปล่าอะค่ะ เวลากิน 2 มื้อ เราอาจจะ ไม่รู้ว่า อะ สารอาหารมันเพียงพอไหมอะค่ะ มันเลยทำให้เราต้องกินของจุบจิบอะค่ะ
อืม อืม ครับผม อือ อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ แล้วต้องสอบถามว่า การที่คุณ อ่า ทำ IF นะครับ ซึ่ง ซึ่ง ซึ่ง เอ่อ หมายถึงว่า อ่า แบ่งเวลาให้กินกับเวลาที่พักใช่ไหมครับ? อันนี้ไว้ว่า ว่าบ ทำมานานหรือยังครับตรงนี้?
ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ทำมัน สักประมาณตั้งแต่เดือนพฤศ พฤศจิกาปีที่แล้วอะค่ะ ก็เกือบจะปีหนึ่งแล้วนะคะ ค่ะ เพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วย แล้วก็เราอยากที่จะทำร่างกายให้สุขะ มีสุขภาพดี แล้วก็ลดน้ำหนักด้วย เพราะว่าน้ำหนักเราอะเยอะเกินไป แบบเนี้ยค่ะ เราก็เลยไปเจอแบบข้อมูลมา แล้วก็เราลองศึกษาดูอะค่ะ แล้วก็ลองทำดู แต่ก็จะมีคน มี มีที่ปรึกษานะคะ แบบ อ่า มีพี่คนหนึ่งที่ให้คำแนะนำอยู่ในเรื่องการกินแบบนี้อะค่ะ
ครับผม อ๋อ อืม ครับ ครับผม อืม แล้วไอ้ ซ สะ พอ ท หลังจากที่ลองทำ IF ตรงนี้มา มัน ในส่วนของ การที่เราเริ่มกินจุบจิบอะครับ มัน มันเริ่มนานหรือยังอะครับตรงนี้? ไอ้ หรือว่ามันเป็นยังไงบ้างครับ ในส่วนของการกินจุบจิบ?
ค่ะ ค่ะ เวลาที่กินจุบจิบใช่ไหมคะ? มันจะเป็น ทุกครั้งเลย ที่เวลาเรานอนดึกอะค่ะ หรือว่าเราแบบกินช้า อ กินสายเกินไปอะค่ะ อย่างเช่น เราทำ วันนั้นต้องทำแบบ 18/6 แล้วเราต้องกินแบบแค่ 2 มื้อ ใช่ไหมคะ เราเหมือนเรากินไม่พออะค่ะ แล้วเราก็เลยแบบพอเราหิวอะ เราไม่รู้จะคิดถึงอะไรอะค่ะ เราก็ ก็เลยแบบไปหยิบขนมถุงมา คือจริง ๆ แล้วอาจจะด้วย มีความเครียดแน่ ๆ เลยค่ะ หรือไม่ก็นอนดึกเนี่ยค่ะ มัน 2 อย่างเนี่ยค่ะ ที่เราสังเกตดูนะคะว่า เวลาเราหยิบขนมถุงมา แล้ววันนั้นน่ะเราจะนอนดึก หรือไม่เราก็อาจจะมีความเครียดอะค่ะต้องกินขนม แล้วก็บางทีก็เป็นขนมหวานด้วยนะคะ ค่ะ ขนมถุงไม่พอ ยังมีขนมหวานด้วยอีก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นช็อกโกแลต หรือว่าเป็นขนมชิ้นเล็ก ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เรารู้สึกเลยว่า อืม หรือว่าเราวางแผนการ ต้องวางแผนการนอนใหม่ดีไหมคะ แบบนี้?
ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับ อ๋อ โอเค อืม ครับ โอ ครับ ครับ อ ต้องอือวางแผนในส่วนของการนอนด้วย แล้วก็ลอง อ่า นอนให้แบบ ในส่วนของ อ่า ครบแล้วก็แบบนอนให้เต็มที่นะครับ แล้วก็จะแนะนำเป็นในส่วนของ เอ่อ มื้อหลักอะนะครับ ทานให้สารอาหารครบถ้วน แล้วก็ให้สม่ำเสมอ เพื่อที่จะดำ อ่า ได้ เราไม่ต้องมาหิวแบบจุบจิบ หรือว่ากินหองจุบจิบ อ่า เพิ่มเติมอีกนะครับ ลอง อ่า ปรับ 2- 2 ตัวนี้ก่อนในเบื้องต้นนะครับผม
ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ ได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวลอง ลองปรับดูค่ะ อาจจะ เดี๋ยวลองปรับเป็นแบบกลับไปทาน 3 มื้อเหมือนเดิม แต่ว่า เออ อาจจะไม่ต้องกังวลเรื่อง IF ไปก่อนน่ะค่ะ เพื่อที่เราจะได้หยุดกินจุบจิบอะค่ะ เพราะว่าเรากินจุบจิบอะ มันเหมือนกินของที่มันแบบไม่มีประโยชน์เลยอะค่ะ มันมีแต่แป้งอะค่ะ แล้วก็มีน้ำตาลแฝงอยู่ในนั้นด้วย แบบเนี้ยอะค่ะ ก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองแบบ ลองไอ้นี่ ลองปรับ ดูอะค่ะ แล้วมันมีวิธีไหนคะที่สามารถช่วยได้อีกไหมคะ?
ครับ อืม อืม ๆ ๆ ใช่เลยครับ อือ อ้อ วิธีเพิ่มเติมนะครับผม ก็จริง ๆ เอ่อ อยากให้ลองมองดูภาพรวมก่อนนะครับผม ที่ เอ่อ พอ อ่า ถ้าเกิดเป็นอาหารนะครับ การหลับนอนแล้ว อาจจะเป็นในส่วนของ เอ่อ การออกกำลังกายนะ ด้วยนะครับว่า ไอ้ร่างกาย เอ่อ เรา อ มันมีความล้า มีความ เอ่อ ไม่สดชื่น หรือว่ามันขาดการออกกำลังกายหรือเปล่า? นะครับผม ก็อยากจะให้ลอง เอ่อ เช็กตรงนี้ หรือว่าถ้ามันออก มันยังไม่ได้ออก หรือว่าออกน้อยไปอะไร ให้ทำให้สม่ำเสมออะครับผม ตรงนี้
ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม จริงด้วยเลยค่ะ ลืมคิดถึงประเด็นนี้ไปเลย เพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกกำลังกายเท่าที่ควรเลยค่ะ เพราะว่าแต่ก่อนน่ะค่ะ พอเราทำ IF ไปด้วย ล แล้วเราก็กินดี ใช่ไหมคะ นอนดี เราออกกำลังกายด้วย มัน ท มันทำให้ร่างกายเราเหมือนแบบมันเป็นเวลาอะค่ะ เวลาที่ นอนเราก็จะนอนได้แบบ เต็มอิ่ม อย่างเงี้ยค่ะ ตื่นมาเราก็จะไม่งัวเงียอะค่ะ แบบเนี้ยค่ะ สงสัยต้องไปเริ่มออกกำลังกายใหม่แล้วอะค่ะ
ครับ อือฮึ ครับ อืม ถูกต้องเลยครับผม ก็อยากให้ลองไป ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับ แล้วพอออกกำลังกายเสร็จ ก็ในส่วนของ อ่า การหลับพักผ่อน ก็ลองปรับสภาพแวดล้อมอีกนิดหนึ่งนะครับว่า ให้มัน เอ่อ อาจจะลด อ การเล่นหน้าจอมือถือ หรืออะไรออนไลน์ก่อนนอนด้วย เพื่อที่จะได้หลับให้ อ่า สนิท หลับให้สบาย ในส่วนของ อ่า ช่วงกลางคืนนะครับ แล้วก็แบบว่า เอ่อ จัดสภาพแวดล้อมดี ๆ ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าห่มต่าง ๆ หรือว่าแสงนะครับผม ให้พอเหมาะนะครับ ตรงนี้ก็จะช่วยให้เราเนี่ย หลับลึกขึ้น สบายขึ้นด้วยนะครับผม
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ อ๋อ ค่ะ อืม ได้ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ เป็นคำแนะนำที่ดีเลยอะค่ะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วติด เล่นมือถือก่อนนอนน่ะ ค่ะ หรือบางทีนะคะ ก็เล่นมือถือจนหลับ ติดไปกับ อ แบบมือถือไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปยังไงเลยค่ะ สงสัยมันคงเป็นการหลับที่ไม่มีคุณภาพอะค่ะ ตื่นมามันก็เลยจะงัวเงีย แล้วเราก็เลยต้องแบบ คือวงจรของเรามันก็เลย อืม ไม่ค่อยไอ้นี่ ดูไม่ค่อยดีเลยอะค่ะ มันเหมือนเราพักผ่อนไม่เพียงพอ พอเราตื่นขึ้นมา เราก็หิวอะค่ะ เหมือนเราเครียด หรือว่านอนพักผ่อนไม่พออะค่ะ เราก็กิน ๆ ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง กินไม่เป็นเวลาด้วยอะค่ะ ขึ้นอยู่กับว่า เราตื่นเมื่อไหร่ แบบเนี้ยอะค่ะ
ครับ ครับ อือ ๆ อืม ครับผม อืม ครับ โอเค ก็อันนี้อาจจะให้ลองค่อย ๆ ปรับตามที่ แนะนำไปทีละส่วนนะครับ เสร็จแล้วก็ลองตั้งเป้าหมาย แล้วก็ อ่า ติดตาม แล้วก็วัดผลนะครับว่า ไอ้ เอ่อ เป้าหมายราย เอ๊อะ อ่า รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนนะครับว่า หลังจากที่เราพอเริ่มปรับแล้ว การกินจุบจิบของเราเนี่ย มัน มันเป็นยังไงบ้าง? นะครับ เข้าใจว่าช่วงแรก ๆ อาจจะยังมีติด ยัง ยังอาจจะกินอยู่แต่กะ อ่าย อาจจะยอง ลองให้ตั้งเป้าว่า อ่า ให้กินให้ได้น้อยลงก่อนนะครับ ก็ค่อย ๆ ปรับไปจนถึงอาจจะ ไม่ อ่า เลิกกินไปเลย ได้นะครับตรงนี้ ลองค่อย ๆ ดูแล้วก็ อ่า วัดผลประเมินผลดูนะครับ ตรงนี้
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ๋อ แบบนี้ดีเลยค่ะ เพราะว่ายังไม่เคยได้ทำแบบเป้าหมายเลยอะค่ะ ยังไม่เคยมีการเขียนเป้าหมายทำในรายวัน ราย อย่างที่คุณแนะนำอะค่ะ รายวัน รายสัปดาห์ แล้วก็รายเดือน แล้วก็มาวัดผล อืม ไม่เคยทำเลยอะค่ะ เดี๋ยวจะลองไปทำดูนะคะ แล้วเป้าหมายอย่างเงี้ยค่ะ เราควรต้องระบุเวลาไป อ ดีด้วยไหมคะว่า เราทำเป็นเวลาแบบไหน? แบบนี้ดีไหมคะ?
อืม ครับ ครับ อ่า ให้ส่วนเป้าหมาย ถ้าระบุเป็นเวลาด้วยก็ ก็ยิ่งดีนะครับ เราจะได้ อ่า ลงรายละเอียดมากขึ้น เราจะได้ อ่า ควบคุมไม่ ได้มากขึ้น แล้วก็จะได้รู้ว่า อ๋อ อ่า ช่วงเวลาไหนที่มันแบบเริ่มรู้สึกอยากกินจุบจิบ เป็นพิเศษบ้าง อะไรแบบนี้นะครับผม เพราะถ้าเกิด อ่า เราระบุเวลาเราก็จะได้เห็นได้ชัดว่า มัน อ่า เราจะต้องไปแก้ อ ช่วงเวลาไหน จุดไหนก่อนอะครับ
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ดีเลยค่ะ ได้ค่ะ เดี๋ยวต้องทำเป็นแบบตารางเวลา แล้วเราควรจะ เราต้องชั่งน้ำหนัก ส่วนสูง เอาแบบนี้ ไว้เป็นเกณฑ์ก่อนดีไหมคะ? หรือว่าเราต้อง ท่องทำยังไงดีคะ?
ครับ ในส่วนของน้ำหนักกับ อ ส่วนสูงใช่ไหม น้ำหนักของเราใช่ไหมครับตรงนี้? ครับ ครับ ก็อาจจะ เป็นในส่วนของ อ่า ชั่งน้ำหนักไว้ก่อนก็ได้นะครับผม ครับ แล้วก็ เอ่อ อาจจะลองให้ อ่า ดูเพิ่มเติม ถ้าเกิดจะสามารถตรวจสอบได้ว่า เฮ้ย ขะหยา ตัวไขมัน หรือว่ากล้ามเนื้อ หรืออะไรต่าง ๆ นะครับ ในส่วนที่มัน มันมองไม่เห็นนะครับ ก็ อะ ค่าน้ำตาล อะไรเงี้ย อ่า เราวัดไว้ก่อนด้วยก็ได้ แล้วก็จะได้มา อ่า เปรียบเทียบ หรือตรวจสอบได้อีกครั้งหนึ่งอะครับ ตรงนี้
ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ ได้ค่ะ เดี๋ยวจะลองดู เพราะว่าเวลาไปหาคุณหมออะค่ะ เขาก็จะมีค่า มี อ วัดผลให้อะค่ะว่า เวลาเราตรวจประจำปีอะค่ะ เขาก็จะมีค่าบอกว่า เรามีน้ำตาลเป็นแบบไหน ไขมันเราประมาณเท่าไร แล้วก็เรามีน้ำหนัก หรือว่ามีปริมาณแบบคอเลสเทอรอล หรือว่าเป็นไขมันดี ไขมันไม่ดีแบบเท่าไหนอะค่ะ เดี๋ยวจะลองมา ท ลองทำดูนะคะ เพราะว่าคิดว่า ถ้าเกิดแบบเราตั้งเป้าหมายอะค่ะ มันอาจจะเห็นผล แล้วก็มีการวัดผล ก็อาจจะทำให้เราอะค่ะ เห็นภาพรวมในการที่เราจะ อาจจะ กินให้มันเป็นเวลาแล้วก็มีผลต่อสุขภาพใน ในอนาคต แบบเนี้ยอะค่ะ คิดว่ามันจะเห็นผลดีเลยอะค่ะ
ครับ ครับ อือฮึ อือฮึ ครับ โอเค ครับผม ก็แบบว่า เอ่อ ลอง เอ่อ ค่อย ๆ ปรับก่อนนะครับผม แต่ แต่สี ส ที่สำคัญที่สุดน่ะ อาจจะมื้อหลักอะครับ ให้ลองแบบ อ่า เน้นดูที่มื้อ หลักว่า อ่า ให้สารอาหารให้ครบถ้วนนะครับ มีโปรตีน มีในส่วนของคาร์โบไฮเดรต อ่า วิตามิน เกลือแร่ต่าง ๆ นะครับผม แล้วก็ เอ่อ อ ลองเช็กดูว่ามัน ตรงไหนมันขาดไปหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเกิด อ่า ในส่วนของสารอาหารหลัก ๆ อย่างเช่น พวกโปรตีน หรือว่าคาร์โบไฮเดรตบางมื้อเนี่ย เราได้ไม่ครบ เงี้ย มันก็เลยจะทำให้ อ่า ท้องเราว่างหรือว่าหิว แล้วมันเลย เป็นสาเหตุในการที่จะต้องไปกินจุบจิบ เพื่อจะ อ่า ชดเชยหรือทดแทนในส่วนของ อ่า โปรตีนที่เราได้รับประทานไม่เพียงพออะครับ ตรงนี้
ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อือฮึ ใช่แน่เลยค่ะ เพราะว่าขนมถุงส่วนใหญ่มันจะมีแต่ไขมันที่เป็นไขมันไม่ดี แล้วก็มีน้ำตาลแฝงไปด้วยนะคะ แถมยังเป็นไต๋ เรื่องคาร์โบไฮเดรต เราไม่ได้โปรตีนเลย แล้วเราก็ลองสังเกตดูว่า สงสัยแบบเราคงได้โปรตีนไม่ครบ แล้วก็เราก็ไม่ได้กินผัก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันเลยรู้สึกว่า ท้องมันแบบหิวตลอดเวลาเลยอะค่ะ เหมือนเราต้องแบบกินอะไรเข้าไป เพื่อให้ ให้เราหยุด หายหิวแบบเนี้ยค่ะ สงสัยต้องไปปรับตรง ตรงนั้นแน่เลยค่ะ สารอาหารในแต่ละมื้อนะคะ ค่ะ เดี๋ยวจะลองไปทำดูอะค่ะว่า มันเป็นยังไงบ้าง
ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม อือ ครับ คิดว่าตรงนี้ ถ้าเกิดแบบว่า ถ่า ฮะ อือฮือ ค่อย ค่อย ๆ ลองปรับได้แล้ว มันก็น่าจะได้แบบว่า อ่า อ่า เห็นผลได้ชัดขึ้น แล้วก็มีตัวที่ อ่า ตรวจสอบแล้วเราสามารถเช็กลิสต์เราได้นะครับว่า "อ๋อ ตรงนี้เราปรับแล้ว ปรับแล้ว" แล้วก็ อ่า ให้ลองจดบันทึกในส่วนของตัวเลข ค่าต่าง ๆ ด้วยเนาะครับ อย่างเช่น ตอนแรกที่บอกว่า อ่า ไปตรวจเช็ก อ่า น้ำหนักมา หรือว่าในส่วนของค่าไขมัน ค่าน้ำตาลต่าง ๆ มา เพราะว่ามันจะได้ช่วยประกอบ อ่า แล้วก็ รวมถึงมันเป็นแรงกระตุ้นให้เราเห็นภาพได้มากขึ้นด้วยนะครับ ตรงนี้
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ใช่ค่ะ ได้เลยค่ะ ดีเลยนะคะ เพราะว่าอันนี้ก็ลืมคิดไปถึงเรื่องนี้ไปเลยอะค่ะว่า ถ้าเรา อ ได้จดบันทึกหรือตั้งเป้าหมาย เราจะเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แล้วก็เราจะได้ ทำในทิศทางที่ถูกต้องนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะสำหรับคำแนะนำ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ เดี๋ยวจะลองไปปรับใช้ในส่วนตัวของตัวเองดูนะคะ
อือฮึ อืม เช่นกันเลยครับ วันนี้ก็ อ่า สนุก แล้วก็ได้ความรู้มากเลย ที่ได้มาคุยกันนะครับ ยังไงไว้มีโอ ก ถ้ามีโอกาสได้มาคุยกันเพิ่มเติมในหัวข้ออื่นกันอีกนะครับ
ค่ะ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
ครับ สวัสดี ครับ
ค่ะ